Oui, j'ai plusieurs casquettes.
Ouais, ouais, je vois ça, hein, dis donc. Tu tu es tu es comment dire? Tu es, heu, metteur en scène, heu
Non, non, pas metteur en scène, non
heu, facteur, heu, <laughs> non mais c'est bien de.
Mais facteur, ça me tenterait bien.
Ah ouais, d'accord. Ah moi, ça me tenterait pas.
Les facteurs, ici, aux États-Unis, ils se baladent dans des dans des dans des camions, il paraît que c'est des camions vraiment, heu, c'est pas des super camions, quoi.
Je te Écoute, je sais pas si tu l'as croisé le alors je sais pas si c'est partout, parce que j'imagine que selon les États, tu as pas toujours la même chose. Mais effectivement, heu, ici, le le le les camionnettes de poste, tu rigoles, hein. Dé déjà tu tu te demandes si c'est pas à pédales, le truc.
Hein, hein. Non, non, je crois que c'est les mêmes, hein.
Il ressemble à rien du tout, c'est un tout petit machin assez carré ouais, ouais, mais à chaque fois je rigole quand je vois le truc de la poste, hein.
Ouais, ouais, bah, c'est un travail, je crois, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la poste, c'est des gens de du se du su du milieu militaire.
C'est vrai?
Ouais, le, heu, bah il y a USPS, FedEx, mais moi, je parle de de je pense, je sais pas si c'est tout le cas pour toutes les les entreprises de de poste, mais en général, ouais, je je remarque ça.
Moi, j'ai pas forcément fait, heu, fait attention. Mais je crois que c'était USPS ouais, maintenant que tu en parles. C'est un truc blanc écrit en bleu et rouge dessus.
Ouais, c'est bleu blanc rouge, un peu comme le drapeau français, en fait.
Ouais, c'est ça bah, américain aussi peut-être. Je <chuckles> après ça je dis rien, mais, heu, je suis pas je suis pas sûre qu'ils se soient qu'ils se soient basés sur le drapeau français.
Ouais, j'ai jamais j'ai jamais fait la connexion, tu vois?
Hein <laughs> C'est
C'est que je dois passer trop de temps sur mon téléphone, c'est pour ça.
c'est c'est ça, tu était encore un pied en France, toi, tu étais tu as pas tout à fait lâché le la France. Mais, non, non, après je et et
Mais le téléphone, c'est pratique pour les gens, par exemple, qui travaillent pour la poste, parce qu'eux ils ont des applications. Leur téléphone, ils doivent avoir une application qui qui doit être géré à leur pointe, à leurs heures de pointe ou un truc comme ça.